Certo, certo sicuramente è una cosa molto cioè che ti intriga anche andare in questi in questi posti.
E Sì, sì, sì, no, beh poi in questi posti di qua, poi quando ci vai c'è anche possibilità di magari visitare dei piccoli musei, delle cose che che magari, ehm, raccolgono anche queste queste cose. Ehm, devo dire che è anche interessante insomma, nel senso che comunque ci dà anche modo di di di vedere, ehm, <smacks lips> allora loro, mhmm, diciamo, ehm, salivano per un motivo molto diverso da noi, nel senso che salivano per per appunto per fare la guerra, eccetera, quindi e m'è capitato proprio l'anno scorso di visitare un piccolo museo, mhmm, dove c'erano anche delle delle foto, delle dei reperti di come erano vestiti eccetera e veniva proprio da pensare come come è possibile, che potessero op s sopravvivere anche banalmente a quelle alte cioè quelle con con certi con un certo tempo, ehm, spetto a noi, che, ehm, invece ci andiamo tutti preparati col nostro scarponcino, il nostro abbigliamento super tecnico eccetera, esatto. Allora erano proprio
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Sì, avevano un po' un'attrezzatura di fortuna. Comunque, bisognava vestire tante persone, quindi era un po' difficile quello. Sì.
Sì, sì, sì. Sì, no, ma anche banalmente i tessuti che abbiamo adesso, ultra tecnici, quindi impermeabili, piuttosto che invece lì, si andava con la lana e col cotone, cioè delle robe che che adesso
Mh-mh. Sì, e poi le scarpe erano terribili.
S si, si, si ecco e quindi e
Soprattutto quando c'era freddo era era la cosa un po' più più terribile.
Sì, sì, eh no, perché in montagna assolutamente, cioè se sono delle zone, dove cioè di di di notte, soprattutto anche in inverno, va va veramente molto sotto 0, per cui ehm, era una cosa che fa anche riflettere riguardo anche all'attrezzatura, ecco diciamo.
Mh-mh. Sì, sicuramente è stata è stato un brutto periodo perché per condizioni disumane quello sì esatto, ti fa ti fa riflettere anche su quello.
Ah no, certamente sicura sì. Quindi estre estreme, sì, sì. E e niente.
E quindi niente, ehm. Mi ha fatto molto piacere avere questa conversazione con te, e comunque la montagna insegna molto, da da molti punti di vista. Quindi ti auguro una buona giornata, e ti auguro di di continuare a a imparare appunto da da questi luoghi e di continuare a a visitarli, perché comunque si vede che è una cosa che porti dietro da tanto tempo, e che è una tua passione.
Grazie a te. Grazie del